いや、あのですね、ちょっとその過去に起きた出来事に関してなんですけども、まあ、ちょっとそういうのをこう思い出しては、こう落ち込むっていう事を、うん、たまに繰り返すんですけれども、ちょっとその事に関してお話を聞いて頂いてもよろしいですか？
はい。 あ、はい、もちろんです。どうぞお話しください。
はい。ええとですねあありがとうございます。うんと、僕はあの、ええ、父方の方が、あの父方の方のその、ん、ええと祖父母と一緒にそのずっと住んでたんですけども、あの母方の祖父母ってのが結構あの遠く、うん、あの、青森の方にあの、いはい、あのいまして、それでですね、あの、まあ、あの父方の方の祖父は結構早いうちに亡くなったんですけれども、えっと、そうですね、あの、その次に母方の、ええ、祖母が亡くなって、祖父が亡くなって、で今度は、ちええと父方の、あの、う、祖母が亡くなってっていう、ちょっ、の、時系列的に言えばそういう感じになるんですよ。すいません、ちょっとあのややこしいんですが。で、そのあ、はい。それで父方のですね、祖父が亡くなった時にですね、あの、その時だけですね、うん、僕ちょっと自営業をやってまして、それでちょっとですね、そのそっちの方の作業というか、そっち立て込んでしまっていて、であの、結構ね、頑張ってその僕にその最後までその会いたがってくれてたらしいんですけども、ちょっとですね、ほんと数時間のところで死に目に会えなかったんですよ。うーん。はい。そうなんです、はい。それはですね、やっぱりこう、どうしても自分の中に後悔として残っていて
はい。 はい。 ああ。 はい。 あ、はい。 うんうん。 はい。 はい。あ、大丈夫ですよ。 はい。 ふんふん。 はい。 うーん。 はあ、そうだったんですね。 ふんふん。
うーん、まあ、うん、そうなんですよね。結構その危ない状況ではあるというのを、この
はい。
あの、僕は北関東に住んでるんですが、と父方の方の、はい。で、そこからそのうん、母が自分の実家に行って、で、その、まあ、あの、入院していたその病院がその近くにあったので、あの、青森の方の、はい。で、そこに行ってあの、ずっとこう看病はしていたんですが、ちょっと危ないから、うん、来てくれないかなっていうので、はい、あの、言われたんですけども、ちょっとその立て込んでいて、うん、中々その、会えなかったっていうのが、そうですね、最後会えなかったっていうのがあって。ちょっとそれで後悔してますね。うん。
はい。 うん。 ああ。そうなんですね。あのその瞬間っていうのはやはり、あの、お仕事でご自身があのまあ、頑張ってらっしゃって、あの仕方がないこととはいえ、やはりあの、祖父母ですか、ああの、大切なご家族ですから、すごくその心が辛かったというのは、はい、痛いほどわかります。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね、はい。 うん、そうですよね。なんかこう、うん、あの、ほんとにそのその時にこうなんか母はもう、まあ、来てくれという風に言ってたんですけど、ちょっとこっちの方の、あの、仕事の方がちょっと立て込んでいて、これを終わらせてっていうその行ったのが、その夜の時点で。で、朝、ほんとに、朝一番ぐらいのあの新幹線で行ったんですけれども。うん、あの、それでちょっとその、そうですね、6時間くらいの間、うん、ですね。あの、空きが空きっていうか、そのあのなんて言うか、その徹夜でこう仕事をしてたりとかして、それで行ったんですけれども、その6時間がやっぱり結構、うん、うん、あ、そうですね。なんか、ううーん、もっと前に行っておけば良かったなみたいな感じで、はい。もし夜のうちに行っておけば死に目に会えたっていう感じですよね。
うーん。 はい。 はい。 うーん、そうですよね。 うーん、やはりそこいら辺はお仕事とかしてますと、こうむ調整が難しかったりですとか、うーん、例えば人によってよってはこう自営業だったらどうにかできないのとか、こう思う方もいらっしゃると思うんですけど、そこはぎゃ逆だったりもして、うん、自営業だからこそ、自分がこう取らないといけないとか、抱えないといけないし、責任も多くて
うーん。 はい。 そうですね。 うん、そこですよね。 そうですね、はい。納期とかってひ はい。 そうですね。 はい。
意外と、あの、大規模な会社員だった方が、ちょっと事情を説明したら、あの、行けたりとか
はい。 あ、なるほど。うんうん。
うん、そういうのもありますので
そうですよね。
うーん、ん、とても悔しいことだと思うんですけれども
うーん、そうですね。
うん、やはりご自身が、あの責任持って、こう、自分の生活をこう進めていたからこそ、まちょっとそちらはあったし、その物理的距離的な問題ですとか、うん、そういうので、ていうのはありますけれども、ちなみになんですけれども、そちらって、あのい何年前ぐらいの出来事で、どの位の頻度で、あのその出来事だったりとか、後悔っていうのを思い出すんでしょうか？
はい。 はい。 そうですね。 はい。 はい。 はい。 あ、出来事とか、はい。あ、えっとですね、その出来事8年前ですね、8年前なんですけれども、そっから、うーん、どうしてもこう、そうですね、今、現在までに至るまでその、うーん、まあ。
うん。
相談というか、そういったことは結構したんすよ。いや、これ結構こういうことがあってきつくて、やっぱり、死に目にゃに会えなかったっていう、すごい可愛がってもらいましたし、うん。その、うん、最後、なんであそこでこう、仕事まとめて、まあ、もちろん、その、納期とかそういったものがあって、ま、きつきつではあったにせよ、うーん、まあ、それこそ自営業なんだから、もうちょっとこう融通が利くような感じじゃなかったんだろうか、みたいな感じの話とかも、まあ、したりはするんですけど。うん、徐々にそのなんか、かい解決してきたっていうか、そっちには向かっているんですが、やっぱりこう突っ掛かりというのはどうしてもありまして。うーん、踏ん切りがつかないというか、まあ、なんかそういう所がちょっとあって、はい、今日お話しさせてもらってるっていう感じですね。ま、頻度というか、ま、でもたまに来る感じですね、やっぱり。思い出すとくるっていう感じですね。うーん。
はい。 うーん。 はい。 はい。 うーん。 ああ。 そうですよね、はちねんまえのことですので、ま、そして、あの、これって、こうもまた同じことが出来るとか、そういった類のことじゃないじゃないですか。だから次は失敗しないぞということではないからこそ、こうなんかあの思ってしまうというのは、ま、現実的にあると思うんですね。
はい。 はい。 そうですね。はい。 はい。 うん。そうですね。うーん。ま、取り返しのつかないという、うーん、その点ですよね。うーん。
うーん。 うん。ただ、例えば、それから、あの、お仕事とか、あの、こう8年間進めてきて、何かその、その出来事があったから、この仕事への向き合い方とか、整理の仕方とか、今現在が当時と仕事に対する感覚だとか、そういうのが変わったなんてことはあったりするんでしょうか？
はい。 はい。 うーん。 あ、でもですね、うん、確かにそう考えてみると、うんと、祖母が、その青森の方の、あの、祖母が亡くなって、で、その後、ま、1年後に、あの、追うようにして祖父が亡くなったんですけども、まあ、よくあるじゃないですか、その、なんか、おしどり夫婦みたいなのがはい、そうですね。あの、片方がこう亡くなってしまうと、片方がまた追うように逝ってしまうっていうのはあると思うんですが。そういう感じで亡くなって、うん、でたんですが、うちの、その、えっと、実家の方、と、僕の実家ですね、あの北関東の方の実家の、うーん、祖母なんですが、その祖母は、あの、そうですね、ココロナ禍だったんですが、3年前3年前か3年前に亡くなったんですけれども、うん、その時はこう仕事が忙しくても、やっぱりその前の事があったので、その青森の祖父の事があったので、うん、もう何がなんでもこう、うん、なんか死に目には会うぞみたいな感じで。うん、それでなんかこう、あの、まあ、駆けつけたというか、うーん、まあ、その
はい。 ああ、そうですよね。うーん。 はい。 はい。 はい。 うん。 うーん。
うん、ま、仕事がうん、というよりも、そっちの方を後悔しないようにしようっていうのがちょっとあって。で、はい、それはそうですね、そん時はもう死に目に会えたというか、うん、そういう事だったので。うん、また良かったなっていう風に思いますし、実家の犬が亡くなった時も、あの、そうでしたね。もう、あの、うん、とにかく大事に知っていた人とか、うん、まあ、それはペットであってもですね、なんかそういう、うん、こと、うん、そういうものっていうか、そういう、うん、人達がその、亡くなって、もう会えないよっていう時は、ちゃんとその、うん、仕事よりもちょっと優先してそっちに行った方が、自分としてはスッキリするっていうのがあるんで、まあ、前の、うん、その前例になんか、はい、前例がその、あったので、それに、ちょっと、そうですね、あの、教訓をそこから得て、はい、その、死に目に会えるようには、はい、ししましたね。そこはでも良かったかもしんないす。うん。いかしっぱって、はい。
はい。 うんうんうんうん。 はい。 うん。 はい。 はあ。 そうですね。なんかあのお話を聞いていて、あの、後悔だけではなくて、きちんとこう反省というものをして、その今の自分のこう心だとか、あの、お仕事へのスタンスというのものをきちんと整理して、こういらっしゃるので、きっとそれって、あの
うん。 はい。 はいはい。 はい。うん。 はい。 はい。
おワンちゃんとかを含めた、こう家族の死に目とか、そういったこと以外でも、きっとあの、気づかないうちに、ご自身の中でこの仕事に対するこう、かいい考え方の整理っていうのは、あの、生きてきてると思うんですよね、そういう大きな出来事以外でも。
はい。 はい。 はい。 うん、うん、ああ。 そうですね。 はい。うん。確かにそのそうですね。うん、はい。
うん。 そうですよね。なので、それがあの、もう
うん。
そうしたからといって、あの、ま、もう1度こうやり直せないってことであることには変わりないんですけれども
はい。 うん。 うん、まま、そうですね。うん。
はい、確実にご自身の中で、その出来事がこう、あの、あなた自身のこう人生が良くなる風に、こう生きているので、うん、それ自体は、あのとてもこう素晴らしいことだと思いますし
はい。 はい。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
あとはですね、あのそれだからこそ、あの過去の出来事をこう思い出すことに
うん。 うん。
マイナスに思わずに
はい。
はい、あの、おじい様のことを何度も何度も逆に思い出して
はい。
そのおかげで、こう、今、もっと強くなれているということで
ああ、なるほど。うーん、うーん。
はい。思っていただくと、はい、あの、今って思い出して落ち込んでしまったりってゆうことが、一番の、こう、問題だとは思うので
うん。 うん、そうですね。 確かに。うん、そうですよね。うーん。
はい、少し考え方を変えていただいたりとかすると、何度も思い出すことで、偲ぶことにもなりますし
はい。 はい。 うん、確か、それはありますよね。うーん。
はい。あの、続いていった、こう、血族の、こう、力として、おかげで今こうゆう風にできてるとゆう風に
うーん。 なるほど。うーん。
思っていただければ
はい。
はい。もうきっと、あの、その出来事がこう
うんうん。 はい。
いいことのように、あの、捉え直すことができるかなと、あの、話を聞いてて思いました。
うん。 なるほど。まあ、確かにその発想の転換ですよね。ほんとに、その、1つの事があったから、うん、例えば仕事をもちろん、その、ま、いい加減にやるというんじゃなくて、もう、きちっとやって、それでただその自分がここは外せないってゆう所は、うん、ちゃんといった方がいいっていう、一つの、その、仕事とプライベートの、その、なんて言うんすかね、ちゃんとした境界線を作るんだよってゆう、その前例も自分には出来ましたし、うん、後ははい、そうですね。後はそうゆやっぱりそうゆう、うん、思いがあったからこそ、ころうん、あの、なんか思い出す度に、こう、ま、それこそ、偲ぶ事が出来るってさっき仰って、まった、こう、合点がいった所があるんですが、やっぱりそうゆう、うん、あの、思い出して、また、こう、弔うという様な、そっちの方向に、その、発想を転換した方がいいなって風に思って、はい、今ちょっと思う事が出来ました。うんうん。
はい。 うんうん。 はい、そうですよね。 はい。 うん。 あ、そうですよね。うん、とても、はい、その考え方だと素敵だなと思います。
はい、うんうん。 は、ありがとうございます。なんかこう、心が軽い方に、自分の、その、心を、その、もうなるべく重くならないように、うん、するという、こうなんかはい、今日はなんか素敵な言葉を頂きまして、どうもありがとうございました。はい。
いえ、こちらこそ話聞かせていただいてありがとうございました。